ค่ะ มันเป็นยังไงคะ? เข้าร่วมไหมคะแบบนี้?
โอ้ โฮ ผมรู้สึก ว้าวมาก ผมรีบสมัครเลยครับ ผมอยากได้เสื้อมาก เสื้อสวยมาก ๆ เลยครับ เป็นลายแบบ ม หมาป่า อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือแบบ แล้วก็เขียนว่า Finisher 100 กิโลครับ แบบ โอ้โฮ คือ ภูมิใจมาก ๆ ถ้าเกิดว่าได้มา นะ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะล่อตาล่อใจ ด้วยการเอาเสื้อ Finisher มาให้ดูก่อน ถ้าจบแล้วได้เสื้อตัวนี้ อะไรเงี้ย โอ้โฮ รีบสมัคร แบบ แทบไม่ทัน อืม
อ๋อ อ๋อ อืม อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ๋อ เหรอ? ก็คือ ก็คือว่า ถ้าใครร่วมงานเนี้ย ก็ได้ทุกคนใช่ไหมคะ? ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบได้ที่ 1 ที่ 2 อา ยังไงคะ?
ไม่ได้ครับ มา ต้องวิ่งจบด้วยครับ ซึ่งคนวิ่งไม่ถึงก็มีครับ ต้องวิ่งให้ได้ 100 กิโลด้วยนะครับ ใช่ครับ ถึงจะได้ เสื้อ อา ถ้าใครวิ่งไม่ถึง ก็คือไม่มีสิทธิ์ได้ อา ใช่
อ๋อ อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ อืม แล้วอย่างงี้คุณก็ต้อง ถ้าอย่างงั้นคุณก็ต้องแบบว่าซ้อมน่าดูเลยสิคะ ตอนนั้นคุณซ้อมนานเท่าไรเหรอคะ กว่าจะแบบไปวิ่งได้ อย่างเงี้ยค่ะ?
ก็จริง ๆ ไม่ได้ซ้อมอะไรเพิ่ม ก็คือวิ่งแค่มาราธอน อะไรแค่นั้นนะครับ แล้วก็คือเงื่อนไขก็คือ ต้องผ่านมาราธอนมาแล้วถึงจะวิ่งได้ ไม่ใช่อยู่ ๆ จะไปวิ่งเลย ก็เขาก็เป็น ห่วงสุข ภาพ แล้วตอนนั้นผมก็ อ่า ส ลงงานแรกเลยครับ ที่วิ่งในกรุงเทพเนี่ย 100 กิโล ชื่องาน Winter ก็คือจะได้เสื้อ Finisher รูปหมาป่าเนี่ยนะครับ กำลังหอนอยู่นะครับ อะไรเงี้ยครับ ก็สวยมาก ๆ สำหรับผมนะครับ ผมก็ลง สมัครครับ โอ้โฮ ก็วันนั้นนะครับ อื้อฮือ สุดยอด ก็เริ่ม วิ่งนะครับ ตั้งแต่
อือฮึ อ๋อ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ อา อา เป็นไงคะ? อืม อืม อือฮึ
ตอนนั้นเนี่ยนะครับ จำไม่ได้ น่าจะเริ่มวิ่งตั้งแต่ตอนกลางคืนครับ
ค่ะ อืม กลางคืนเหรอคะ? เพราะว่ามันไม่ร้อนใช่ไหม? อืม อ๋อ อา ๆ
ใช่ winter run ใช่ครับ เริ่มวิ่งตั้งแต่ตอนกลางคืน ก็ออก สตาร์ต นะครับ คือประมาณตั้งแต่ประมาณ 18:00 ก็เริ่มออก สตาร์ต ครับ ก็เริ่มตั้งแต่สวนลุม อะไรเงี้ย ไปแบบ โอ้โฮ ไปเส้นลาดพร้าว เลียบด่วน อะไรเงี้ย ครับ ก็วิ่ง ไป ยาวไป ออกไป เอ่อ โอ้ ยาวมาก ก็คือไปทางเข้าเมือง เข้าไปผ่านเยาวราช ผ่านอะไร ผ่าน คือเยอะมาก ๆ คือ จำ จำไม่ได้เหมือนกันนะครับ ผ่านเสาวรีย์ ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับ ผ่านลาดพร้าว ไปทาง พอออกไปทางแบบ อ่า คือเส้นตรงเกษตร ออกไปแบบ โอ้โฮ ไปทั่วกรุงเทพเลยครับ ใน รอบ เนี่ยนะครับ คือทั่ว ไป ไปจนถึง ส สมุทรปราการ อะไรทางนู้นเลยครับ โอ้ โฮ วิ่งไปทั่ว คือ วน วนไปวนมาอะ ให้มันครบ 100 กิโลอะครับ โอ้ โอ้โฮ ยากลำบากมาก อือฮึ ครับ
อืม อืม อือฮึ ค่ะ อะฮะ อะฮะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อืม อื้อฮือ อืม เออ เอ๊ะ แล้วตอนนั้นอะรู้สึกยังไงบ้างคะ? ตอนที่แบบว่าวิ่งตอนนั้นอะ รู้สึกเหนื่อย ท้อไหมคะ? หรือว่าอะไรยังไงไหมคะ? อืม